Com certeza. Hum?
Como são as suas outras refeições, o café da manhã e o almoço?
<clicks tongue> Olha, eu tento comer saudável, hã, eu co eu não tenho muita paranoia de carboidrato, essas coisas, mas assim, eu tento comer bastante proteína. Porque eu acho que a proteína me saceia e aí eu como menos carboidrato, mas eu não tenho nenhum tipo de restrição na minha dieta não, sabe.
Uhum. Ok. Legal. Boa. Uhum. Tá. Ok. Mas, por exemplo, proteína, ótimo. Mandou super bem. Fibras, como que está a sua distribuição de fibras?
Uhum. Sim, como fibra, sim. Eu como be eu como fruta
Uhum.
eu como vegetais e legumes assim quase em todas as refeições. Gosto de uma folhinha, de uma saladinha. É, bebo bastante água, me exercito, que eu acho que ajuda um pouco no controle do estresse também, sabe. Mas, essa essa comidinha aí do crocante eu sei que é uma boquinha nervosa e que é totalmente emocional, nunca é fome, sabe.
Uhum. Ah, legal, bebendo bastante água. Uhum. Hum. Com certeza, com certeza. Uhum. Olha, que interessante, ta ou talvez você você consegue comer o crocante sem sentir culpa, meio que assim, se permitir? Tem momentos que você se permite esse crocante.
A Hum, sim, eu acho que a pipoca eu descobri que eu posso fazer a pipoca no microondas sem óleo, com aquelas, eh, aque aqueles negócio de fazer pipoca que tem na Amazon que são de silicone, sabe.
Uhum. Olha, legal. Uhum.
Aí eu faço a minha pipoca ali, porque aí pelo menos não é a pipoca de microondas que é cheia de gordura hidrogenada, sal, manteiga, que aí é muito ruim, né. Então eu tento eu tento fazer crocante. Hum?
Hum, é verdade. Uhum, interessantíssimo que você encontrou. Uhum. Boa, boa. Interessantíssimo, gostei muito que você, hã, encontrou essa essa peque essa pequena f essa pequeno truque assim, sabe, para não precisar comer uma coisa tão porcaria, então olha que legal você já não tem mais o Doritos na sua no seu armário. O Doritos e a bolacha só Jesus na causa, né.
Uhum. É. Uhum. <laughs> Sim. <chuckles> Eu não compro, porque se eu comprar, eu sei que eu me descontrolo nesses dias. No geral, eu não tenho problema nenhum em comer uma bolachinha aqui, um Doritos ali, num num evento com amigos, com cerveja. Eu eu não me descontrolo quando eu estou bem emocionalmente, sabe. O problema é ter acesso a isso quando eu estou nervosa, aí eu não percebo. Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum, entendi. Quando você está nervosa. Você já tentou em um dia que você está nervosa você já tentou no dia que você está nervosa falar assim: "Não, eu não vou comer?".

Olha, queria fazer um desabafo, mas também pedir uma ajuda, quem sabe você não tem umas estratégias para me ajudar com esse probleminha aqui. É o seguinte
Uhum. Certo. Hum.
Eu já notei que, quando eu tenho um dia muito estressante, principalmente no trabalho, mas na vida pessoal também, eu chego em casa e me dá uma vontade descontrolada de comer coisas crocantes. Sabe? Pipoca, doritos, bolacha, qualquer coisa que faz "creque-creque". E eu acho que é uma forma de lidar com o estresse. É, eu acho que é uma forma de lidar com o estresse que está, assim, instalado no meu corpo, sabe. E aí, depois eu me sinto
Uhum. Sim. Hum. Uhum. Você gosta assim da a crocância. Hum. Uhum. Daí você fica mastigando e, ah, tira o foco.
É, eu me sinto mais leve até depois de comer essas porcarias. Mas o problema é que geralmente coisas que são crocantes, não são exatamente saudáveis, né. Então pois é, então eu procuro não comprar essas coisas, eu tento evitar, mas aí, eh, eu compro pipoca, aí quando eu vejo eu já estou comendo 1 balde e meio de pipoca, que eu acho a, menos pior de todas essas. Mas, enfim, eu queria saber se você tem assim alguma sugestão estratégia para eu lidar melhor com meu estresse.
<chuckles> Uhum. É, principalmente o Doritos. Uhum. Boa. Então, eu acho que assim, 1º a gente tem que entender, hã, de onde esse estresse vem, acho que isso já foi entendido, né, do seu trabalho, às vezes da vida pessoal, correto?
Uhum. Sim.
E aí quando você chega do trabalho, você já começa a comer essas coisas crocantes, ou você come durante o trabalho? Qual qual é o horário que isso acontece?
Olha, eu tento chegar em casa e ter alguma comida já pronta para mim, só para eu esquentar, então eu meio que preparo, tem alguma coisa congelada exatamente, justamente para eu não beliscar
Uhum. Para jantar, né. Uhum. Ok. Boa. Uhum.
Então eu chego em casa, geralmente tomo um banho, e aí já boto no microondas, já esquento ali alguma coisa para comer. Então, não é fome, sabe. E a e aí eu já evito comer essas coisas crocantes, assim, porque eu sei que eu tenho comida imediata ali para mim. Agora se eu não tiver comida, se for pedir uma pizza, se for fazer alguma coisa, aí eu como as porcarias que eu tenho na casa já antes de jantar, sabe.
Já pensou não, tá. Uhum. Hum, boa. Tá, tá, eu vou te dar uma dica. Porque, assim, tá tudo bem comer, o problema é o que comer, né.
Hum.
Você gosta de cenoura?
É, exato. Gosto.
Já tentou, hã, descascar uma cenoura e comer?
Hum. Ai pode ser uma boa, porque é crocantinha, né. Uhum.
Uma cenoura crua. Uhum. Ela é crocante, você vai prex precisar mastigar horrores, você vai cansar de mastigar. E você vai estar consumindo vitamina A, que é super faz super bem para pele.
<chuckles> Sim.